Kinukuha pa niya iyon sa kabundukan, matarik, at pagbaba niya sa bundok ay parang mga 6 o 4 lamang ang mabibigay sa kanya kapalit ng kanyang hirap sa buong hapon. At totoo talagang, ang nakakapag taas balahibo dahil paano kayo mabubuhay sa ganung halaga? At paano ah, paano niyo na tinutuloy kung ganun lamang kaliit ang posibleng makukuha ninyo di ba? At talagang
Mm. Ah, oo, mm. Oo. Oo, mm. Mm, pero alam mo? Sa aking palagay yung mga ah, naka kasi nakakanood din ako ng ganyan mga dokyu. Sa aking palagay na yung mga, um, ganyang klaseng mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay, ganyan ka simple ang buhay. Sa tingin ko sila din yung mga taong mas um, masasaya, at masiyahin, at sila yung mas nakaka-appreciate sa mga maliliit at simpleng bagay. Sa tingin ko kahit na um, ganyan yung kanilang pamumuhay basta kasama lang din nila ang kanilang pamilya. At um, halimbawa yung pagbebenta niya ng mga kahoy, um, kapag nakaipon siya o kapag nakabenta siya ng marami at meron siyang pambiling ekstrang masarap na ulam mas laking bagay na ito para sa kanilang pamilya. Yung mga simpleng bagay talaga.
Oo. Oo. Mm. Ang liit na bagay, totoo. Totoo. Totoo. Totoo. Parang pagdiriwang na nila, tama.
Oo tama, mm, talagang yung mga simpleng bagay yung nakakapagpasaya sa atin sa araw-araw. Kahit na madami tayong gusto. Talagang iba pa din yung mga simpleng kasiyahan.
Ah. Totoo. Tama yun. Tama at marami akong natutunan sayong panahon at oras na iyong naibigay sa akin at maraming salamat.
Mm. Mm, ako din. <chuckles> Oo. Maraming salamat. Mm, sana makapag-usap pa tayo, mhm.
Ah, mag-ingat. Totoo, oo, lagi naman tayo makapag-usap.
Salamat!